อืม ก็คือเราอ่ะ อาจจะเน้นไปในเรื่องของทฤษฎีเสียมากกว่า แต่เหมือนสามีเองเนี่ย เขาคิดว่า เฮ้ย! เขาก็โตมาแบบเนี้ย เขาก็โตมาได้ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ เออ เสร็จแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่า
เออ อา อ๋อ ครับ อ๋อ หมายถึง ครับ
ค่ะ ใช่ค่ะ มันก็เลยกลายเป็นว่าความคิดเรื่องเลี้ยงลูกอ่ะ มันไม่ตรงกันแล้ว เราก็เลยต้องแบบว่า พอ พอมาอยู่ด้วยกันน่ะ กลายเป็นว่า อะ งั้นเราอะก็ ก็ เน้น คือเรามาคุยกับสามีว่า เออ เราเป็นแบบนี้นะ สามีเขาก็เป็นแบบนี้นะ เขาก็เลยพูดกับเรามาคำหนึ่งว่า เราอะจะไปคาดหวังให้แบบว่าเขาไปเป็นอย่างเราอะก็ไม่ได้ แล้ว แล้วลองคิดดูว่าขนาดตอนเนี้ย เราอะยังคาดหวังตัวเขาขนาดนี้ แล้วถ้าลูกโตมา เราจะคาดหวังขนาดไหน อะไรอย่างเงี้ย เหมือนเขาก็ ก็พูดฉุก เตือนเราเหมือนกันนะว่า เออ เราไม่ควรที่จะแบบเอาความคิดตัวเองเป็นหลัก อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ แล้วเหมือนในอนาคตอะ คือ อะ โอเค ณ ณ วันเนี้ยถ้าหากว่าเราสามารถบังคับสามีเราได้ ให้ทำตามแบบเรา แต่พอเขาโตขึ้น เวลาเขาไปโรงเรียน เขาไปเจอเพื่อนอะ เราก็ไม่สามารถบังคับใครให้เป็นไปตามทฤษฎีแบบที่เราเรียนรู้มาได้ เพราะฉะนั้น สิ่งที่ดีที่สุดก็คือ ควรจะแบบให้ลูกเขาอะได้ ได้อยู่กับคนหลาย ๆ แบบ แล้วก็ปรับตัวที่จะอยู่ได้กับทุกคนมากกว่า เงี้ยค่ะ
อืม อืม ๆ ๆ อา ครับ อา โอ้โฮ ครับ เออ ๆ ๆ ๆ ครับ อืม เออ เออ ครับ อืม ครับ เออ ๆ คือก็ โอ้โฮ จากที่ฟังดูนะครับ ก็คือ เอ่อ เป็นการเข้า เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งจริง ๆ ครับ คือคุณก็ได้มีการปรับในการมุมมองเนาะ จากเดิมอาจจะว่า เออ ต้องเป็นระบบ เป็นระเบียบ ว่า เออ ต้อง 1 2 3 4 แต่พอได้คุณสามีแสดงในเรื่องของ แชร์มุมมองว่า เออ ถ้าเป็นอย่างงี้ต่อไปอะ ตอนนี้ยังคาดหวังกับตัวลูกขนาดนี้ครับ แล้วในอนาคตอะ ไอ้ความคาดหวังตรงนั้นนะครับ มันอาจจะแปรเปลี่ยนเป็นความกดดัน และทำให้ลูกของคนเกิดเป็นความเครียดได้ ใช่ไหมครับ เออ ๆ ครับ แล้วอย่างเงี้ยครับ ในวัฒนธรรมไทยเนาะ ที่บางครั้งอะครับ พ่อแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่อะ มักจะมีความแข็งขันนะครับ หรือแบบจะใช้แบบประสบการณ์ตรงเนี่ย อันเนี้ย คุณมีวิธี อ หรือว่ามีประสบการณ์ที่พบเจอมากับตัวไหมครับ?
<laughs> ใช่ค่ะ อือฮึ อา ค่ะ อือฮึ อือฮึ อืม ใช่ ใช่เลยค่ะ ค่ะ อือฮึ

โอ้โฮ ค่อนข้างจะแบบว่าหลายอารมณ์ปนเลย กันเลยค่ะ เพราะว่าทั้งโมโหเนาะ ทั้ง เสีย ใจ คือก็ต้องบอกเลยว่า ภาวะคุณแม่หลังคลอดเนี่ย ก็คือจะแบบขึ้น ๆ ลง ๆ ฮอร์โมนก็แบบว่าสวิงด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือก็จะแบบว่า โอ้โฮ ทั้งเหวี่ยง ทั้งโมโหใส่เขาเลย อะไรเงี้ย ก็จะแบบค่อนข้างที่จะมีปากเสียงกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เออ ครับ อืม อืม อืม เออ ๆ ๆ ครับ เอ่อ มันก็เหมือนกับว่า เอ่อ จาก อ่า การเลี้ยงลูกเนาะการเลี้ยง การเลี้ยงลูกเนี่ย มันก็เป็นอะไรที่ใหม่มาก ๆ สำหรับครอบครัวคุณ ใช่ไหมครับ เอ่อ การแบบการเตรียมการหรือการรับมืออะครับ ก็คือไม่ได้มีประสบการณ์ แบบต่างคนก็ไม่ได้มีประสบการณ์มาก่อน ใช่ไหมครับ เออ แล้วเนี่ยครับ อยากจะถามว่า คุณมองคำว่า เลี้ยงลูกที่ดีอะ ในมุมมองของคุณน่ะครับ ควรจะเป็นแบบไหน?
อืม ใช่ ใช่ค่ะ อือฮึ อือฮึ อา ใช่ค่ะ อืม ก็คือว่าอย่างที่บอกเลยเนาะ ตอนแรกอะ เราก็ตึงมากเลยในเรื่องของการเลี้ยงลูก เพราะว่าทฤษฎีเราแน่น อะไรอย่างเงี้ย แต่พอสุดท้ายแล้วอะค่ะ เราก็มานั่งคิดว่าสิ่งที่ลูกต้องการจริง ๆ อะ คือ คือครอบครัวที่มีความสุขมากกว่า มากกว่าการที่ไปแบบว่าบังคับ หรือว่าพ่อแม่ทะเลาะกันต่อหน้าลูก อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ เราก็เลยพยายามแบบว่า อะ หันมา มาตกลงคุยกันสามีแบบ คือยังไม่ได้เป็นทำนองว่าบ่นเขาอะ คือมาคุยกันก่อนว่า ทำไมเราถึง ถึง ถึงมีความคิดแบบนี้ ใช่ค่ะ เราก็จะแบบว่าเล่าในสิ่งที่เราอ่านอะให้เขาฟัง ถ้าเกิดเขา ร รู้สึกว่า มันเยอะไปเราก็จะแบบว่าเหมือนส่งไปให้เขาอ่านเลยว่า เอ๊ย มันดี เพราะเราว่าสุดท้ายแล้วอะ ทั้งเราทั้งเขาอะ สิ่งที่เราต้องการ ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูก เราก็บอกว่า "อะ ถ้าอย่างงั้นเรามาหาตรงกลางกัน" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ว่า เอ๊ะ เราจะทำยังไง ให้แบบว่าตัวเขาเองก็ไม่รู้สึกว่า ตึงเกินไป แล้วในขณะเดียวกันน่ะ เราก็รับได้กับการที่แบบว่า เอ่อ การเลี้ยงลูกในแบบฉบับของเขา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ต้องมาหาตรงกลางกัน
อืม ครับ เออ โอ้โฮ อืม ครับ เออ อืม จับเข่าคุยกันเลย เออ ครับ อ๋อ อา ครับ อืม อืม